で、なんかそれに関して、あの、今日もね、あの、話す機会があったので、あの、それについてね、言ったんですけど、ま、そしたら、ま、相手から「え、も、めっちゃしつこいから、そういうの、なんか言わない方がいいよ」みたいな
はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。
感じでなんか、そういうリアクションをね、何回かとられたことがあって、で、今日もね、とられたんですよね。
はい。 それは、その、もう解決したことについてなんですか？それとも、すまだ、その、解決してなくて、話の途中だから、したことなんですか？
あ、そうですね、なんか、私の中ではあんまり解決してなくて。なんか、相手に対してこう、ちょっと悔い改めて欲しいというか、ちょっと、自分の言動を客観的に見て欲しいとか、ま、ちょっと申し訳ないと思って欲しいっていうのがあって、あの、ちょっと会うたびにね、話には入れちゃうんですけど、なんか、毎回、なんか「毎回、それ言うね」とか、ま、大体反応っていうのは、なんか「き厳しくない？」とか
ああ、なるほど。 うんうんうん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 なんか、くええええ。
なんか、そういうそう、態度が多くて
ええええ。
で、今日に限っては「もう、何回もそういうこと言ってると、ほんとにやめた方がいいよ、そういうの」みたい、なんか、また、私が「え？」みたいな、なんか、ああなたのせいで傷ついて、なんかこう言ってるのに、ま、思い出しちゃうし、なんか「えん？それまた言うの？ええ、なんか、悪くない？あなたが」みたいな、こっちが悪いみたいな雰囲気にしてきたんですよね。
はい。 ふーん。 ふ具体的に聞くのはまずいですかね？なんか、ただんいいですか？どどんな感じなんすかね？は
あ。うん。あ、つだいそう、具体的にっていうのは、あの、例えば、友達にね、なんか、こう、ちょっと、あの、パソコンの、あの、あたしは、ちょっと、ゲーム開発をね、趣味でやってるんですけど、その、ゲームを作るツールが、ちょっと初心者向きじゃないのもあって、あの、なんか教えて欲しいっていう風に言われたことがあって
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。
まあ、でも、普段は、その、ゲーム開発のツールで、人と、あの、やり取りする時は、ま、だいたい、この、こういう技術について困ってるっていうので、あの、意見交換することが多かったんですけど、なんか、なので、ま、普通に、こういう使い方が分からないとか、こう、自分で、こう調べた上で、分からなくて、あの、聞いてきたっていう風なのが多くて、なんそれだとわかるんですよね、自分もそうやって自分で調べて、あ相手に聞くっていう、なんかそういう
はい。 うん。 はい。 はい。 ええ。うん。 うーん。

あ、普段、このゲーム開発に関しては、やり取りしてる、一緒にね、ゲーム作ってる人とかは、なんか、「あ、ちょっと時間割いちゃって申し訳ないんだけど、こういうこと教えてくれる？」とか、なんか、そういう姿勢でく来てやり取りすることが多かったので、なんか、こう、自分で一切調べないまま、 できないんだけど、「なんで？なんで？」みたいな、を、全部自分に、私に丸投げして。で、なんか、そういう態度をとったりとか、ま、他にも、なんか
はい。 はい。 ええ。 ええ。 うーん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。
お勧めした本を、「あ、読む読む。読むね」みたいな感じで「買う」って言って買って。え、「あ、なんか、そういや、この前買った本読んだ？」って聞いたら、なんかなんか、読まなかったみたいな風な。
はい。
何て言ったらいいんだろう、なんか、合わないっていうか。
うーん、それは、その技術に関する本なんですか？それとも、全く関係のない本なんですか？
あ、全くね、関係ない本なんですけど、なんか、そういう変な行動がちり積もで、なんか、こっちはモヤモヤしてるのに。なんか、しそうそうなんですよね。でも、私も悪いかもしれないですよね。うーん。
ああ。 うーん。 うーん。 もう、なんか、そのどちらから連絡するとかってあるんですかね？その、無理してお友達続ける必要なないですよね。